Başkalarının görüşleri s senin kimliğini nasıl etkiler?
Ya, bence bayağı etkiler çünkü eğer, hani, ıssız bir adada tek başıma doğmamışsam, eee, yani, o sosyallik her zaman, ııı, bizim kendimizi algılayışımız, veya dış dünyayı algılayışımız üzerinde bir etki yaratıyor tabii ki. O yüzden, hani, etkiler ama bu pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Yani, iyilik veya kötülük anlamında değil de, hani, bir şeyler vardır, bir toplum vardır, onun değerleri vardır, onları benimseye de benimsemeni de sağlayabilir. Ama tam tersine ona karşıt bir yaşam sürmeni de sağlayabilir. Ya, o yüzden ondan etkilenmemek mümkün değil bence bir yerde. Yani, k kendini hep ona göre şekillendiriyorsun çünkü farklı bir yer veya aynı yer de olsa.
Hı hı. Hı hı. Tamam. Hı hı. Hımm, enteresan. Hı hı. Yani insanız, beraberiz ve o etkileşim her türlü olacak diyorsun. Eee, iyi ya da kötü diyorsun. Eee, onu açabiliriz mesela, yani, iyi nasıl etkileyebilir, kötü nasıl etkileyebilir mesela?
Evet, evet. Aynı. Ya, hani, bunu iyi kötü olarak da şey yapmıyorum, tabii ki belli değerleri toplum verebilir insanlara ve, hani, toplum bir yerde, aaa, belli doğrul yani hırsızlık yapmak hiçbir kültürde tahminimce, eee, iyi bir şey değildir diye düşünüyorum. Yani, toplum birazcık da bu bir arada yaşamayı sağlamak üzerine normlar geliştirir. Yani, sadece bu bunlardan ibaret olmak zorunda değil ama hiçbir yerde insanlara zarar vermek çok da kabul edilir olmaz diye düşünüyorum ama, tabii ki farklı kültürler, farklı algılayışlar var belli şeylere yönelik. Emm, o yüzden aslında bir bakıma insanları biraz daha, eee, uysallaştırır bence toplum genel olarak. Yani, ııı, o belki normalde varsayılan o insana ithaf edilen işte belli, ııı, vahşi, ııı, veya işte, hani, kötü davranışları törpülemeye, ııı, s törpülemeni sağlar aslında. Çünkü diğer türlü toplumda bulunamazsın.
İyidir büyük ihtimal, evet. Tamam. Hı hı. Tamam. Hı hı. Hı hı. Toplumun kendi bir kuralları oluyor diyorsun, he he, yani bir şekilde kendini idare edebilmesi için, eee, belli başlı belki yazılı olmayan kurallarla beraber yaşayabiliyoruz daha sağlıklı bir şekilde. Ama mesela, yani, ı o düşündüğümüz belki değer yargıları, t tol topluma ya da kültüre göre değişiyor, ülkeye göre de değişebilir. Yi yani bilinçli mi bilinçsiz şekilde mi yürüyor? Ö yani nasıl içselleştiriyoruz ya da belki, ııı, doğru mu, belki bir bazı dediğin gibi standartlar bize veriliyor ama doğru mu yanlış mı bunu sorgulama yapabiliyor muyuz sağlıklı bir şekilde? Nerede çiziyoruz bu çizgiyi sence?
Evet. Evet. Aynen. Hıı, ya ben iyi veya kötü olarak nitelendirmeyi, hani, bir yerde, ımm, zor buluyorum çünkü belli şeyler var. İyi ve her yerde aslında kabul edilebilir şeyler ama belli şeyler de var, toplumların dayattığı orada yaşayan insanlara. Ya bir toplum bir yerde bir v yaşam biçimi sunar, yani, bir ideal bir varoluş şekli sunar insanlara ve bu aslında çocukluktan beri aile vasıtasıyla öğrendiğimiz bir şey hâline gelir. Yani işte bir bir çocuk birine vuruyorsa annesi babası der ki "Hayır, vurma başkasına vuramazsın." Şimdi, bu çocuk bu toplumun ilk kuralıyla bu şekilde tanışır. Sonrasında, ı ama bu illa her türlü böyle olması gerekmiyor, işte, "Sen erkeksin, pembe giyme." de denilebilir. Bana göre bu negatif bir, ımm, şeydir, ııı, öğretidir yani. Bana göre ben kendi çocuğuma bu şekilde bir ya eğitim vermeye çalışmam kendi adıma. O yüzden hani
Hı hı. Tamam. Hı. Aynen öyle. Evet. Mesela. İşte o yüzden, hani, farklı konularda değişebiliyor sanki değil mi?
Evet, evet, değişebiliyor ve, hani, bu da birazcık o bireyselliği tamamladıktan sonra insanın kendi adına karar verebileceği şeyler. Yani bunlara bakıp, tabii ki, “A bunlar doğru değildi.” diyenler de olabilir, yani işte “Yoo, erkekler de pembe giyer.” denilen durumlar da olabilir veya “Yoo, yani ben bunu böyle bir değer öğretildi bana ve ben bunu sürdüreceğim.” de diyebilir. Ama bunu sürdürme veya bundan vazgeçiş şekli de illa toplumla ilişkili olarak gerçekleşiyor. Yani bir şeyi ya topluma karşı ya da toplum için yapıyorsun gibi oluyor. O yüzden de, hani, toplum her türlü karşıtlıkla veya bir birliktelikle hayatımızın içerisinde bence.
Güzel söyledin. Hı hı. Evet. Hı hı, her türlü orada. He he. Enteresan şeyler söylüyorsun aynen. Yani, eee, ya zıt bir, eee, taraf seçip, eee, inadına diğerini yaparsın ya da, eee, zaten uyum sağlarsın ve devam edersin, diye söylüyorsun. Emm, ya şeyi merak ettim mesela, e, tamam toplum bir şekilde bizim bizi etkiliyor. Eee, şey söyledin işte senin kendi, iii, kendi bir yetişkin olduktan sonra kendin karar verirsin diye. Oraya gelene kadar işte onu nasıl etkiliyor? Yani kendi sesimizi, kendi değer yargılarımızı, kendi versiyonumuzu nasıl işitiyoruz? Çünkü etkiyi altında oluyoruz ve çok standart bir ürün de olabiliriz, bunu anlamayadabiliriz. İşte bugün sosyal medya, genel akımlar, benzeri mantalitenin ilerlemesi gibi söyleyim, nasıl çeşitlendirebiliriz? Nasıl o, b toplumdan, a hem, hani, iyi kötü değil dediğin gibi belki ama, emm, kendi sesimizi nasıl bilebiliriz peki bu kadar farklı değerin olduğu bir dünyada?
Evet. Hı hı. A! Hı hı. Ya, şöyle düşünüyorum, kendi adıma, <clears throat> örnek vereyim, ailem bana birçok şey öğretti. Bazısına katılırım, bazısına katılmam. Benim ailem de, hani, toplumun, emm, aslında, temsilcisi a ebeveynlerimdi. Bir yere kadar, aslında, onlarla uyums uyumlu bir şekilde ilerledim ama, mesela ergenlikte, böyle, biraz daha böyle, isyankâr modlara girdim. Yo, bu çok saçma, yok, ben bunu yapmak istemiyorum. A, bayrama gelmeyeceğim. İşte, ımm, veya yok, işte, ailecek yemek yemeyelim. Ben tek başıma bir bireyim. Hani, bunun mücadelesini birazcık ergenlikte verdim. E, sonrasında, biraz daha Evet, biraz daha duruldum, tabii ki. Hani, o kendimce o kimliği aldım, yani, ben bireysel bir bireyim şeklinde onlara onu verdim ve onlar da bir yerde kabullendiler ve sonrasında, aslında birazcık o sosyalleşmeyle gerçekleşiyor. Evet, bir şeylere dair, böyle, emm, eleştirel bir bakış açım vardı ama birazcık da bu neye itiyor insanı? Kendin gibi arkadaşlar bulmaya başlıyorsun. Belki benzer ailelerden gelen ve onlara başkaldırmış insanlar oluyor bu. Eee, genelde bu şekilde olabiliyor veya zaten hâlihazırda aileden daha, belki, işte, bu toplumsal normlarlardan biraz daha uzak yetiştirilmiş oluyor, bir yerde daha özgür oluyor. O insana arkadaş yapıyorsun çünkü, hani, aileni seçemiyorsun ama arkadaşlarını seçebiliyo
Aynen öyle. Hı hı. Hı hı. Tamamı normal gibi. Hı. Hı. A, Güzel. Tamam. Kendine benzeri seçiyorsun ama sosyal, hâlen, dediğin gibi baştan gelen ama ondan sonra kendi gelişimin devam ederken ya da belli bir seviye geldikten sonra bir değer yargıların, bir kendi tadın, kimliğin biraz oturuyor belki, vb. seçiyorsun, diyorsun. Çünkü aynı şeylerden keyif alıyorsun ya da aynı hayat vizyonun var diyelim. Eee, o da iyi geliyor sanırım insanlara. Peki, bu bu günümüz toplumunda, yani, pıs sence bize böyle, eee, empoze edilen şeyler var mı? Belki çocuklar için şu an söylemek daha sağlıklı olur. Birçok şey çıkıyor ve de ona, hani, eee, bağımlılık seviyesinde, işte, sosyal medya olsun, beğenilme olsun, paylaşım olsun. O, sanki o gelişiminde bir beğenilme algısı, kaygısı taşıyor mu? Bu nasıl etkiler sence bu kimliği çocuklar için ya da gelecek jenerasyonlar için?
Evet, etkiliyor, aslında. Evet. Aynen. Aynen öyle. Hı hı. Hı. Hı hı. Ya, tabii ki, eee, bir bakıma sosyal medyayla mesela çok, bir şeyler çok daha göz önüne çıkıyor ve aslında o hayat tarzları dediğimiz şeyleri biraz daha fazla gözlemleyebiliyoruz. Yani, ve aslında çok farklı hayatlar görmeye başlıyor başlanıyor. Şu anki çocuklar daha da çoğunu görüyor. Ama bir bakıma bence vizyonlarını geliştiren bir şey olabilir. Sonuçta işte, eee, bir köydeki bir ülkedeki bir köydeki bir insan, işte, alakasız bir kıtadaki işte şehirde yaşayan insanın nasıl bir hayat yaşadığını görüyor ve o bence iyi bir etki, yani, tamamen kötü bir etki olduğunu düşünmüyorum. Hani, biraz daha birbirimizden haberdar oluyoruz. Ama bir bakıma da aynılık da getiriyor çünkü işte bir kıyafet, eee, bir ülkede çok, eee, moda oluyor ve aynı kıyafetle her yerde, emm, dolaşmaya başlıyor ve ay Evet, evet.
Hı. Aynen öyle. Hı hı. Tamam. Hıı, aynılık. Hızlı yayılıyor, yani, hem iletişimi arttırıyor hem daha haberdar oluyoruz. Sonuçta teknoloji ona yardım ediyor. Ama aynı zamanda da aynılaştırıyor diyorsun çünkü onu gören onu istiyor ve, iii, çoğunluk belki hep aynı şeyi giyiyor. Yani, hani, popüler moda olduğu için. Eee, peki, hani, sen biraz daha pozitif görüyorsun anladığım kadarıyla erişim kolaylığı sağladığı için, farkındalık belki yarattığı için hiç görmeyeceğin bir hayatı gördüğün için. Negatif tarafları ne olabilir mesela? Eee, bu kimlik çünkü çok do eee, baskın olduğu için negatif etkileri de oluyor mu sence, eee, pozitifin yanında?
Evet. Hıı. Hı hı. Olabilir bence. Çünkü aslında, ııı, iyi düşünceler veya kendi adıma iyi diye nitelendirdiğim düşünceler ne kadar hızlı yayılıyorsa aslında kötülük de o o kadar hızlı yayılabiliyor. Yani, nefret söylemi diyelim mesela. Eee, yani, Türkiye'de nefret söylemi yapacak bir insan, işte, Amerika'dan da esinlenip bambaşka bir hâle getirebiliyor ve kendi içlerinde aslında bir grup kurabiliyorlar yani, işte, belli grupları, emm, gruplara dair nefret yaratmak için. Şimdi burada tabii ki negatif bir durum da oluşabiliyor. Yani, dünyadaki, işte, bu aslında kötü diye nitelendirdiğimiz şeyler de bir bakıma çok daha hızlı, eee, yayılabiliyor ve çok daha hızlı aslında bir bakıma da Aynen ve bir bakıma da, hani, daha böyle meşrulaştırılabiliyor gibi de oluyor. Çünkü bir şey her yerde olunca daha meşru gibi algılanıyor, yani daha kabul edilebilir bir şey.
Hı. Aynen, enteresandır. Hı hı. Tamam. Yayılıyor. Her yere erişiyor. Hı hı. He, şey gibi orada da yapılıyor, o yüzden normal gibi bir, eee, normalleştiriyor muyuz? İyi ya da kötü bir davranışı başka yerde görünce. Hıı. Bu da herhangi bir t toplumda etkisi vardır. Hı hı. Peki, hani, böyle bir baskı var mı peki? İşte, diyorum, eee, sonuçta farklı jenerasyonlardan geçiyoruz. Şu an daha teknolojik belki daha biraz daha eski dönemler daha farklıydı. Bu kadar ekrana maruz değildik mesela. Burada kimlikler değişiyor mu sence jenerasyonlar arasında? Yeni baskı hissediyor mu? Bir dönemde kimlik arayışı farklı senin için de ya da ya gençliğin, yetişkinliğin olarak söyleyeyim ya da farklı çocukluğun. Hissediyor musun o kimlik değişimlerini toplumda, değerlerde?
Aynen. Evet. Evet, bence birazcık öyle bir etkisi oluyor. Hı hı. Evet, <clears throat> hissediyorum bence, yani, şöyle düşünüyorum; çok daha hızlı oluyor aslında o değişimler şu anda. Eskiden de oluyordu, işte, eee, düşündüğümde, hani, işte, annenl annemlerin jenerasyonu mesela, işte, ne bileyim, böyle, bir, o kadının özgürleşmesine dair kendi üzerlerinde bir aslında bir fikirleri vardı ama belki hayata geçirmeleri çok zor oluyordu. Şu anda böyle çok daha, eee, insanlar daha cesaret buluyor bence de birbirlerinden. Yani, bir bakıma, bazı insanlar ailelerine daha kolay rest çekebiliyorlar. Bazen, işte, daha küçük çocuklar da olabilir. Bu iyi de olabilir, kötü de olabilir tabii ki tartışmalı ama daha böyle bir cesaret yaratan bir ortam olduğu için ve aslında zaman da çok hızlı değiştiği için, işte, modalar değişiyor, trendler değişiyor, düşünce biçimleri değişiyor, yani, bu böyle bir aslında, hani, dünyayı sarmış bir koku gibi aslında, yani, bir yerde olan bir değişim başka yere de, eee, sıçrıyor bir bakıma. Ve evet, ııı, z z zaman da daha hızlı değişince de şey oluyor, insanlar daha değişmeye daha cesaret, eee, duyar hâle geliyorlar, yani, eee, çünkü zaman çok hızlı, yani, yepyeni bir şey okuyorsun ve aslında bütün dünyaya dair, ııı, görüşün, bir şeylerin değişebiliyor, şekillenebiliyor. O yüzden daha cesareti daha fazla oluyor bence şu anda yaşadığımız değişimlerin.
Hı hı. Hıh! Güzel bir örnek. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Aynen öyle. Hı hı. Güzel. Sıçrıyor hızlı bir şekilde, aynen öyle. Hı hı. Hı hı. Ya, cesaret aslında, ııı, d söylediğin kulağa güzel geliyor. Çünkü bir şeyi değiştirebilmek için adım atabilmen lazım. E, belki gördükçe de seni cesaretlendiriyor bu adımı atmak. Ama bir açıdan da şeyi merak ettim, bu kadar hızlı değişiyorsa belki biraz kendimizi kaybedebilir miyiz? Çünkü neye uyum sağlayacağım? Hemen yenisi çıkıyor; "A! Şimdi bu" hemen yenisi çıkıyor; "A! Şimdi bu" ve birçok şey çıkıyor aynı anda. Birçok akım, eee, felsefe, bakış açısı, bir yandan bu kadar güzel kaynaklara erişim olması ve bunu kendin sentezleyip kendi bakış açısını yaratman çok güzel gözükse de bir yandan da yorucu olabilir mi acaba? Her yerden bir fikir; "O mu olacak, bu mu olacak, hangisi doğru?" diye biraz kaybolmuşluk yaratabilir mi acaba toplumda?
Öyle. Hı hı. Hı hı. Yaratabilir bence çünkü aslında hep bir şey değişiyor ve yakalayamıyorsun ve yakaladığında bile aslında bir yerde, emm, yüzeysel kalıyor, yani, çünkü onun içinde sindirememişsin aslında ve, eee, onu aslında gerçekten senin doğrun mu, yani, o senin gerçekten varoluşuna uyan bir şey mi, bunu sorgulamaya yönelik bir vaktimiz yok, yani, aslında ve dolayısıyla, eee, belli yaftaları yememek için evet, çok daha hızlı adapte oluyor gibi yapıp aslında sonra biz adapte olana kadar başka bir, eee, d düzene geçmiş bile olunabiliyor. Yani, evet. Eee, tabii ki bir karmaşa yaratıyor bence insanların aklında. Imm, ya onu da işte birazcık o kendi, herkesin kendi süzgecinden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani, işte, olay, evet birazcık bireysel ya birazcık da kolektifliğe de inanıyorum, yani, o kolektif değişime, işte, yani, toplumların değişmesi bence kötü bir şey değildir genel olarak. Eee, belli normlar değişir ve, işte, dünya ne bileyim, kadınlar için daha rahat bir yer hâle gelir. Ben, bunun tabii ki arkasındayım, yani, çok desteklerim. Emm, ya o değişime alan açmak gerekiyor ama o değişimi de sorgulamak ve bir yerde orada aktif bir rol almak gerekiyor diye düşünüyorum. Hani, tembelce oturarak evde yapılıır
Mesela. Aynen öyle. Yenisi çıkıyor, ya aynen öyle. Yeni bir şey çıkıyor ve ona, eee, şey yapıyorsun. Hı hı. Hı. Bireysel diyorsun. Hı hı. Tamam. Hı hı. Hı hı. Doğaldır diyorsun ya, aynen. Harika. Güzel, sorgulayarak, yani, direkt kabul ederek değil ama genel olarak sorgulayarak, kendi sentezinden geçerek daha enteresan olabilir diyorsun. Hani, bazı insanlar vardır yani. Eee, ne bileyim? "Benim için önemli değil" der mesela. "Toplum ne derse desin, toplum zaten tek bir bakış açısı var." Yani, daha otantik olmak da Böyle, böyle, insanlar var mı çevrende? Böyle bir bakış açısı sence sağlıklı mı? Eee, çünkü bir şekilde bağlı diyoruz topluma ama kimi insan da çizgi çiziyor, atıyorum, sanatçıdan yola çıkarak söyleyebiliriz. "Benim için fark etmez, ne derse desin, ben bildiğimi okurum." Bu, kapalı bir bakış açısı mı, yoksa? Eee sa
Aynen. Hı hı. Evet, hı hı. Şundan mı bahsediyorsun? Hani, bana dokunmayan yılan bin yaşasıncı davranışlar, yani, dünyada ne olursa olsun, benim umrumda değil insanlardan mı bahsediyorsun?
Ya öyle ya da mesela bir bir şey üretim yapıyor ve benim atıyorum, film yapıyorsun, müzik yapıyorsun, ne düşündüğün önemli değil. Ben, kendim için yapıyorum, senin bakış açın benim ne yaptığımın değerini belirlemez tarzı sormuştum.
Hıı. Ya, o fazla ukala gelmekle beraber, o insanın bireyselliği ve kendine güveni ona yönlendirmiştir o insanı. Hani, bir yerde saygı duyarım gibi geliyor ama o insan izleyicisine saygı duymuyorsa o kadar da belki saygıyı hak etmiyordur. Bilmiyorum, yani, ama o, otantikliğine saygı duyarım kendi adıma.
Hı hı. Hı hı. Hı, yani, bakış açısına saygı duyarım ama bir şekilde, eee, toplumla da kucaklaşmak ve beraber olmak gerekiyor diyorsun. Eee, çok güzel paylaşımlardı, teşekkür ederim, keyifli bir sohbetti.
Evet. Ben, teşekkür ederim, görüşürüz!
Görüşmek üzere.